Senti ma raccontami un attimo, ehm, quando perdi un po' di motivazione che hai quei momenti dove sei un po' giù, o che magari perdi proprio un po' quella tua consapevolezza cosa fai per riprenderti tutto questo?
Dunque, ehm, è un discorso, mhmm, un po' complesso, mhmm, che s cerco anch'io sempre di, ehm, modellare, capire, approfondire nella mia vita, ehm, però di base, ehm, diciamo che, mhmm, inizio con il dirti che mi capita spesso di essere di non aver motivazione, appunto o comunque di avere blocchi creativi. Ogni tanto faccio musica, ad esempio. Produzione musicale, non non canto.
Mh-mh. Cos'è tu traduzione musicale?
Ehm, produzione. Produco.
Ah, scusami ho capito traduzione. No, okay, produzione musicale.
A ehm, è così. Ehm, e qui capita di avere blocchi creativi che appunto magari, ehm, sono causa nel mio caso, scusa il gioco di parole, della, mhmm, demotivazione del di non avere motivazione.
Mh. E lì cosa cosa fai per ritirarti su, diciamo?
Dunque, io ho un po' i miei rituali, ecco, ehm, di base, mhmm, inizio dal più f facile e semplice modo che ho sempre per darmi un attimo una regolata ecco, ovvero, uhm, farmi una tisana. So che può sembrare, mhmm, f un qualcosa di, uhm: "Oddio, la tisana, chissà che è." No, ma per me davvero aiuta, anche perché non facc no io non mi faccio le tisane da uomo normale, mi faccio le tisane da <chuckles>
Mh.
da alieno quasi, nel senso, ci metto tre, quattro b
Cioè? Nel senso da 3, 4 bicchieri? <chuckles>
uhm, buste. Cioè io esagero, ci metto ad esempio mi faccio delle tisane molto energizzanti, mhmm, su basi comunque scientifiche
Mh-mh.
ad esempio, uhm, una delle mie preferite è la tisana con lo zenzero, magari ci metto 2, 3 bustine di zenzero potente
Okay.
3, 4 bustine di tè verde o tè nero, quindi puoi immaginare che il tè verde, tè nero, ha già un po' di teina, quindi ti energi che vuoi o no ti dà energia
<sniffs> Ti ti energizza, anche se è una parola difficilissima da dire. No, comunque sì, chiaro.
Mhmm, sì, sì, sì, sì. <chuckles> Ehm, poi ci aggiungo del pepe nero e della curcuma che, mhmm, no s non so se sai, ma la curcuma viene attivata nel nell'intestino, dal pepe nero.
Mh-mh. Ah. Quindi senza il pepe nero, non si non sprigiona diciamo la l chiaro, i suoi principi.
Circa 2000 volte in più. Toglie gli effetti benefici. Sì, bravo. Eh, e quando mi sento giù, quando mi sento demotivato più che, uhm, andare a bermi 2 Red Bull, eh, che magari mi fanno venire anche la palpitazione, no, o l'ansia, mi faccio queste tisane, che mi danno sempre quel tocco di energia in più, che mi mettono
Mh-mh.
uhm, comunque mi mhmm, mi mettono voglia di vivere la la giornata. Magari facendo anche dopo 2, 3, 4 esercizi di, uhm, flessioni, addominali, anche questo mi sprigiona un po' di uhm, ormoni, ecco, ehm, e lì inizio
Di carica, certo. Ehm, vole vol vo volevo chiederti proprio una cosa su questo, no, visto che tutti abbiamo questi momenti, dove magari perdiamo un po' di motivazione, di di stimolo, uhm, se ti capita mai il contrario, cioè di avere troppa motivazione, troppo stimolo.
Mhmm, dunque il contrario, uhm, raramente, anche perché, mhmm, penso di avere un po' di ADHD, non no, me lo sono autodiagnosticato, diciamo
Okay, che a ADHD, sarebbe?
Ehm, deficit di attenzione, quindi mi risulta molto difficile, uhm, stare uhm, cioè, il concetto di motivazione per me è un qualcosa di raro, che, mhmm devo un po' cavalcare durante la giornata. Cioè raramente mi alzo motivato, magari mi perdo facilmente in sciocchezze. Come può essere stare troppo al telefono, scrollare, doomscrolling
Mh. Mh. E invece per qua e e per quanto riguarda invece il discorso di motivazione no, visto che si parla spesso di motivazione, anche causa social network, che magari tendono a, ehm, farti vedere che gli altri fanno tutto, no, e quindi tu hai quella classica FOMO, e lì come ti comporti? Che comunque è sempre motivazione, stimolo.
quindi, sì Dunque, mhmm, beh, hai hai hai acceso un argomento che per me, mhmm, è abbastanza intenso, diciamo. Ecco, quella FOMO io ancora non sono riuscito a superarla
Mh-mh.
n uhm, poi, mhmm, faccio la distinzione tra momenti, uhm, di s mhmm, giornate appunto lavorative e giornate di weekend, quindi venerdì sera, sabato, domenica
Mh.
ni ehm, quando, mhmm, magari mhmm guardo persone che fanno cose su Instagram, magari in maniera superficiale, subconscia, il mio cer uhm, la mia mente vuole fare qualcosa. E, uhm, comunque io n non ho problemi ad uscire, a divertirmi, magari però a volte esagero e me ne pento, quindi classico discorso ADHD, capita molto alle persone così, come me ehm, può capitare appunto di stare tra estremi. Quindi
Certo che sei un po' a metà che magari da una parte vorresti fare tanto, dall'altra invece magari vorresti non fare niente.
Sì esatto, poi, mhmm, ripeto è un discorso questo qui di weekend, ehm, però durante la settimana, mhmm effettivamente ho momenti, ehm, molto, mhmm ehm, stremi ecco, in cui eh, magari sto, ehm, cinque, sei ore da quando mi alzo a non fare nulla, a non fare nulla, di tutto ciò che mi sono magari proposto, ehm, dunque durante la giornata, ehm da cose semplici, ti parlo lavare piatti, fare un po' di pulito, ehm magari fare un beat, a comunque farli in maniera davvero eccessiva, e molto con fretta <chuckles> queste cose qui.
Mh-mh. E la musica ti aiuta con discorso motivazione, oppure è quasi più fonte di di preoccupazione?
Entrambe, cioè quando mi va bene, mhmm, il tempo davvero si dilata, ma in un senso buono, nel senso vola.
Cioè vola, ehm, inizi un secondo e ti ritrovi alla sera.
Sì, ehm, però questo a me piace, perché comunque s è come se mi tro mi s mi si sentissi un po' in trance, tipo, ehm, cioè mi mi mi sento bene in quei momenti in cui magari il cerv il la mia mente non sta in 10 posti diversi nello stesso momento, e quindi si concentra solo nel fare musica
Mh-mh.
e mi aiuta, però, appunto, visto che sono una persona molto, ehm m molto facilmente, ehm influenzabile da un estremo e dall'altro, mi capita appunto che mi demotiva magari il s solo fatto di non avere ispirazione, o avere un blocco creativo in quel momento mi demotiva e me la prendo ancora più a male, quindi <chuckles> non ho un equilibrio.
Eh beh, poi diventa un po' un gatto che si morde la coda, no, cioè tu magari cerchi motivazione, ma non ce l'hai, e fai cose per cercarla, quindi appunto come hai detto tu, entri in quella fase di stress, cioè non è così semplice, e, ehm, hai delle persone con cui condividi queste cose, magari chiacchierate, dove magari loro la-la anche loro lavorano nella musica e quindi capiscono questi momenti?
Assolutamente, e, ehm, comunque mi fanno sentire meno solo, uhm, in alcuni momenti in cui magari sento di impazzire quasi tra virgolette, l'esagero. Però sono momenti comunque sensibili questi qui in cui, ehm, magari vuoi fare qualcosa, vuoi esprimerti a livello artistico e non puoi perché non hai motivazione, perché magari dalle più sciocchezze, magari il fatto che ho dormito poco il giorno prima, quindi mi de, ehm, mi, mhmm, mi giudico troppo, mi critico troppo
Mh.
anche se si pote po potrei assolutamente estrarre delle critiche costruttive in quello che faccio no, perché, però a volte non è così, non ho, non mi sento una persona molto equilibrata, a riguardo, però comunque vivendo sto cercando un attimo, di capirmi meglio ecco, per migliorare questi aspetti.
Certo. Sì, cioè cercando un po' di di crescere, ehm, hai in progetto d qualcosa che ti possa aiutare a crescere sotto questo punto di vista, cioè qualcosa che magari dici: "Può essere lo stimolo giusto."
Dunque il solo fatto di avere consapevolezza di queste cose, mhmm, mi aiuta a volte. Cioè, io ho i miei piccoli, uhm, traguardi, anche se io te l'ho presentata ora in maniera molto <chuckles> appunto estrema, drammatica quasi.
Sì.
Però, mhmm, effettivamente se sto a pensarci nella mia vita ho, uhm, i miei piccoli traguardi, uhm, sia riguardo della dell'aspetto della concentrazione, della motivazione, uhm, dell'equilibrio tra lavoro e, uhm, parte la e la parte sociale appunto, amici, parte creativa. Ci sto lavorando, e la base forse è la consapevolezza del dei propri pensieri e del fatto che possiamo evolvere sempre, come uomini,.
Creativa. Sì. Beh questa è una, mhmm, una bella una bella frase che hai detto e ti piacerebbe in generale, uhm, riuscire magari a trovare più un equilibrio?
Ovvio, ehm, diciamo che, mhmm mhmm ho anche dei punti di riferimento, uhm, ad esempio amici, e di questo ne sono grato, che hanno trovato il proprio equilibrio. Poi anche, mhmm, dal lato opposto ho amici che a sono ancora più squilibrati di me. <chuckles>
Mh-mh. Eh beh quelli li trovi, soprattutto forse quando sali di livello no, parlo anche di, ad esempio, musica o comunque robe creative, più sali più magari hai responsabilità e pressioni.
Assolutamente sì. Ehm, beh ancora comunque posso dire di non essere ad ad un livello
A quel punto là.
Sì, mhmm, un giorno magari ci arriverò, forse no, ehm, l'importante è, ehm a me non è, ehm, il traguardo, ma è quello che vivo nel frattempo. Quindi a me importa mhmm, passare quei momenti tra me e me in cui passano le ore con come ne abbiamo parlato prima e mi sento bene, mi sento che so mi sto esprimendo, sono fiero del mio lavoro finale, e capita spesso, ma capita spesso anche il contrario, dipende dai periodi ecco.
Ehm, invece pensi che, diciamo, le nuove generazioni soffrano di più di questa cosa, magari anche il fatto che mancano motivazioni no, cioè siccome tutti possono fare tutto, uno magari ha sempre paura di rimanere un po' indietro rispetto agli altri.
Assolutamente. Hai acceso un, mh mhmm interessante argomento, ehm, perché diciamo la società di oggi, dal mio punto di vista, essendo molto caotica e piena di, ehm, aspettative, ricca cioè ehm, il mondo vuole che noi facciamo sempre il meglio, che diamo il meglio che però re la realtà è che non va sempre così. Mhmm, e questo può s s può assolutamente, ehm, s s scorag giare molti adolescenti, molti giovani.
Sì che si chiudono un po' magari in se stessi no, cioè che non riescono a esprimersi.
Mh. Assolutamente sì. Uhm, il perfezionismo, poi, anche è un problema, mhmm, ehm, nella società d'oggi molto, uhm, ava a secondo me più che un tempo, no, in cui magari si faceva anche a livello musicale tu davi un attimo, uhm, facevi la tua canzone, la tua produzione, stavi bene, non ci pensavi troppo, ora invece, visto che comunque, ehm, anche a livello tecnico è avan è è davvero avanzato tanto. Giustamente anche magari nel mio caso un produttore, uhm, mhmm, alle prime armi, che poi non sono neanche alle prime armi ma, mhmm, comunque per arrivare ad un certo tipo di suono, no, magari ho bisogno di 1000 e 1000 e passa euro di attrezzature, di conoscenze davvero avanzate e un po'
Certo. Eh sì, anche perché adesso forse tutti con un computer, con una mezza attrezzatura possono produrre musica, fare canzoni. Quindi tu devi essere sempre un al passo, ma un po' più degli altri.
Beh sì, e questo fattore può essere sia motivante, perché è un po' così che voliamo come società, io non te lo dico da vittima del sistema eh, però magari ci sono persone
Mh. Beh può anche essere però controproducente.
Sì sì sì esatto, cioè però magari ci sono persone che hanno talento, ehm, hanno più talento magari del più grande musicista, produttore, del momento, però il fatto che non hanno coraggio di af uhm, mhmm di esporsi, li rende molto cioè li rende il nulla a livello artistico. Nonostante magari il- il ragazzino del paese
Mh.
uhm, del sud Italia così a abbia t ab ad esempio, abbia più talento del più grande produttore d mhmm di musica italiana
Certo. Magari non ha visibilità.
eh, ma è un po' un paradosso, un po' ci vuole coraggio, è una società molto caotica e speriamo nel meglio, guarda.
Ma io innanzitutto ti ringrazio per la la chiacchierata di oggi che è stata molto interessante, e ti ringrazio soprattutto per aver risposto un po' a tutte le mie do
Ringrazio, anche anche io. Spero di essere stato, uhm, esaudiente, ecco.
domande.